あの、私、あれなんですよ、小さい頃にスイミングスクールに通わされていて、<chuckles> あの、よ 行きたくて行ってたわけじゃあです。い行かされて、です。一応、ひととおり、全部できるんですよ。そう、あのあ、そう、背泳ぎもバタフライも平泳ぎもクロールも全部できるんですけど
あ、すごいすごい。 ん。 あ、すごい。あの、背泳ぎもできますかね？ バタフライができるなんてすごい。
こわくて、でも、バタフライやはやんなくて、あの、だいたい、クロールやって、疲れたら平泳ぎか背泳ぎやって、みたいな、ぐるぐる、ルーティーンでだらだら泳いでるんですけど。そ。
え、うん。 ああ。 それはすごい、あの、いい気分ですよね。あたし、そう
そう。
だったら、すごい、もう、すストレス発散で、凄いって、あたしなんか、あの、クロールも息継ぎしなかったらなんとなく泳げるんですけど、息継ぎしたらすぐ沈んじゃうんですよね。だからもう全然長く泳げない。
うん。 え。 うん。 ああ、そっかそっか。あの、肺にね、空気が入るから沈んじゃう系なんですね。そう、だから
あ。沈んでくんですよね。背泳ぎも全然だめで、はい。